Ya, arkadaşlarım var ama benim, eee, kendi kültürümden çok az arkadaşım var. Yani, garip bir şekilde, eee, ama, eee, yabancı arkadaşlarım da var. Sadece buradaki ilişkilerin benim için en büyük sıkıntısı çok yüzeysel bir seviyede kalması. Yani, mesela, önceden buranın, ııı, ya lokal dilini bilmeden önce şey diye düşünüyordum. Hani, İngilizce konuştuğum için bu kadar yakınlaşamıyoruz diye düşünüyordum. Yo, hayır. Buranın kendi dilini de öğrendim. Eee, e, yerli arkadaşlarım da var ama yine o, mesela, o Türkiye'de yaşadığım o çocukluk arkadaşlarım ya da işte o üniversite arkadaşlarım, o yine benim o hissiyatı bana vermiyor maalesef. Veremiyor, yani. Bu noktada, hani, çoğun vakti Evet.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Öyle mi? Hıı. Hı hı. Hıı. Şey, ilginçmiş yani. Hı hı. Hani, dili bilmeden önce, ııı, hani, o yüzeyselliğin ona, o, ııı, ondan kaynaklandığını düşünmüşsün. E, sonra yerel dili öğrenmene rağmen hâlâ o yüzeysellik devam ediyor. Etmesi, e ilginçmiş. Peki, ııı, kendi kültüründen, ııı, etrafında kimse olmadığından mı arkadaşlık yapmıyorsun yoksa, ııı, var ama, hani, çok şeyimiz tutmuyor, enerjimiz tutmuyor mu diyorsun?
Ya, aslında ben buraya geldiğimde çok daha küçük bir şehirde yaşıyordum ve orada hiç Türk yoktu. Yani, hiç denk gelmiyordum. Çok, ııı, son dönemlerde işte gelen, ııı, Erasmus öğrencilerine falan denk geliyordum. O da hep 6 aylık bir arkadaşlık oluyordu, yani. Yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, 6 ay sonra Türkiye'ye dönüyordu. Sonra neyse, daha çok daha büyük bir şehre taşındım. Burada da şehir o kadar kaotik ve bazen vaktim olmuyor ki Türklerin olduğunu biliyorum. Daha geniş bir Türk komünitesi var burada ama bazılarıyla, işte, denk geldiklerimle kafam uymadı. Iıı, bazıları, işte, daha farklı hayat tarzlarımız var, farklı şekilde yaşıyoruz. Bir şekilde denk gelmedi. Açıkçası ilk geldiğimde de biraz tepkiliydim, hani, Türklere. Çünkü işte hep o uyarılma vardı: "İşte dikkat et, gurbette, ııı, Türkler Türklere çok iyi davranmaz, hani sen çok güvenme." falan diye. Hani, kendi milletime böyle beni doldurarak gönderdiler, yani. O yüzden biraz çekiniyordum ama şu an çok fazla bir, eee, öğrenci göçü var bulunduğum yere. O yüzden, eee, bu öğrencilerle, işte, olabildiğince iletişim kurmaya çalışıyorum ama şu an sadece, hani, 2 tane falan Türk arkadaşım var.
Hı. Hı hı. Hıı. <chuckles> Kısa süreli. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Eee <chuckles> Anladım.

Ya şöyle: Bir gruba dâhil olmuştum ilk geldiğimde, seramik grubuydu bu. Eee, Türkiye'de çok yapmak istediğim bir şeydi ama çok bence, ımm, alakasız, kâr marjı konularak yapılan, verilen e etkinliklerdi. Burada çok, çok cüzi bir miktara, yani, hani, buranın 5 lirası gibi bir paraya, böyle, aylık katıldığım. İnanılmaz, böyle, işte, haftanın, eee, 1 günü, her hafta sonu, böyle, gittiğim bir etkinlikti. Çok güzel işe yaradı benim için. Hem dilim konusunda, çok ilk başlarda geldiğimde yaptığım bir şeydi, hem o kabuğumu kırdım, işte, çat pat da olsa buranın lokal dilini konuşmaya başladım. Bir öz güvenim geldi o noktada. Sonrasında şeye, eee, itti bu beni, oradan tanıştığım öğrenciler bana dediler ki: "Ya, işte, okulun böyle bir uluslararası topluluğu var, mutlaka katıl, sen de uluslararası bir öğrencisin, hani, bunun, eee, nimetlerinden faydalan." diye. Ben de oraya katıldım. Çok değişik etkinlikler yapıyorlar, işte, geçen mesela Meksika gecesi yaptılar, işte, Cadılar Bayramı'na konseptli bir şey yaptılar. Şimdi muhtemelen, hani, önümüzde yılbaşı geliyor, yılbaşı temalı bir şey yapacaklar ve bunlar hep mesela öğrenci dostu olduğu için, eee, gerçekten, işte, bir parti tadında geçiyor, yemekle, her şeyle birlikte. Yine dediğim gibi, hani, buranın 5 lirası, 3 lirası gibi bir para çıkıyor cebinden. Bu da, hani, hem öğrenci dostu, aynen öyle, hem de, hani, eee, sosyalleşme, farklı milletleri tanıma, farklı dilleri konuşma. Hani, bazen Türklerle de karşılaşıyorum burada. Güzel, keyifli oluyor yani.
Hımm. Hı hı. A! Ne güzel. Hı hı. Hı hı. E, bütçe dostu da. <chuckles> Hı hı. Peki neden seramik? Yani daha önceden böyle bir merakın var mıydı yoksa, eee, o anda, o eee, kurs açıldığı için mi seramiğe yönlendin?
Ya, aslında sana da dediğim gibi Türkiye'den başlayan bir merakım vardı ama Türkiye'de mesela, işte, o dönem, eee, böyle 1 saatlik falan haftalık ücretleri ü-üç bin 4000 lira falandı benim yaşadığım yerde ve böyle pahalı olunca yanıma arkadaş bulamıyordum. Tamam, hani, ben seviyorum, ben bunu gözden çıkardım ama arkadaşlarımın, herkesin maddi durumu bunu haftada 1 kere bu kadar böyle bir para vermeye Aynen öyle, eee, şey değildi yani, mümkün değildi. Öyle olunca biz gidemedik. Hatta ben, emm, doğum günümde planlamıştım buraya gelmeden önce, çok yani, seneler önce. Demiştim ki: "Hani, doğum günümde gidelim, eee, eee, hani, kimse bana hediye almasın, bir şey almasın, böyle bir, eee, şey yapalım, kendimize etkinlik yapalım." Yine uymadı, işte, birçok şey, eee, gerçekleşti o dönem, olmadı yani. O yüzden, böyle, hep içimde kalmıştı. Bana da bunu bir Fransız arkadaşım söyledi. Dedi ki: "Ya, işte, sen bana bahsetmiştin böyle bir şeyi yapmak istediğini." Daha ilk tanıştığımızda şey demişim sadece, "Seramik seviyorum." Hani, <chuckles> ama uzaktan seviyorum ya. O da bunu aklında tutmuş. Bana dedi ki: "Sen bunu seviyorsun. Hadi gel gidelim, ikimiz kayıt olalım. Çok da ucuz zaten. Beğenmezsek," dedi, "1 ay sonunda bırakırız." Öyle bir başladık biz 1 senede vallahi bütün evimizi düzdük. O kadar eşya yaptık yani.
Heh. O! Hı hı. Hıı. Evet. Yetmeyebilir. Hı hı. <chuckles> Ne güzel. Ha, o o nu merak ediyordum. Böyle, eee, çok, eee, beğendiğin, ııı, işte, baş köşeye koyduğun bir ürünün var mı?